Ah bah, écoute, quand, heu, quand, heu, j'étais encore donc chez mes parents et quand et quand bien même, heu, je n'habitais plus chez eux, de toute façon, heu, je le le le jour de Noël, heu, s'ils étaient seuls, bien évidemment, j'allais, heu, j'allais, heu, chez eux, pour, ben manger avec eux et heu, en général, bah écoute, heu, on buvait un petit peu de champagne le midi, on se refaisait des petits toasts. <chuckles> En fait, on finissait un petit peu bah, tu vois, s'il y avait des restes, bah, voilà, on finissait un petit peu, heu, le les restes de la veille, quoi. Mais c'est vrai qu'on se refaisait un un petit, heu, un petit repas sympa, heu, le ouais, non, mais voilà, c'est ça pour, heu, pour marquer le coup, quoi, le un petit dessert. Mais après, c'est voilà, c'est c'était, heu, ça restait léger, heu heu, après, tu sais, mes parents sont âgés aussi, donc, heu, ils sont octogénaires. Donc évidemment, ils ont 88 et 87, donc, heu, enfin, cette année, mais je veux dire, heu, même l'année dernière, heu, voilà, tu vois, on essaie de faire quand même, heu heu, des choses légères, mais on on veut quand même marquer le coup, quoi, tu vois? Heu, donc, heu
Oui, ouais. Mmh mh. <laughs> <laughs> Bien sûr. Pour marquer pour marquer le coup, quoi? Mmh mh. Mmh. Ouais. Ils mangent moins. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. Bah oui, Noël, non, non, mais comme on le disait, c'est l'occasion gross de se retrouver tous en famille. Donc c'est l'occasion de partager un bon gros repas tous ensemble, mine de rien. Mmh.
Bah oui, tout à fait. Ouais, mais exactement et puis, heu, bah, ce sont des moments, c'est 1 fois par an et puis, heu, ben on sait jamais, heu, l'année d'après comment ce sera donc, heu heu, donc c'est important, quoi et puis pou eux, ils aiment bien aussi parce qu'ils revoient aussi leurs, hem, leurs petits-enfants, le donc mes mes 2 neveux, parce que, hem, ils habitent, heu, bon, il y en a un qui habite à 1 heure d'ici, heu, l'autre, qui est un petit peu plus loin, heu, donc c'est vrai qu'on les voit pas forcément, heu, souvent, souvent. Donc, heu, hem, bah c'est sympa, c'est la fête parce qu'ils reviennent avec, heu, avec leurs amis, heu heu, bah parce qu'ils ils y vivent en couple, quoi, ils travaillent et donc ils reviennent avec, heu, avec leurs amis et tout. Donc, heu, bah c'est sympa, on est on est content de revoir tout le monde, en fait, donc, heu ouais.
C'est ça. Mmh mh. C'est ça, exactement et du Alors oui, ouais, ouais. Bien sûr. Mmh mh. «Tous les quatre matins», mmh mh. Mais ouais, oui. Mmh. Mmh. Bah ouais, c'est c'est vraiment un moment de partage. Mais du coup, outre, heu, outre Noël et fêtes de fin d'année, est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année, où, heu, justement, heu, bah, heu, où où toi-même tu tu fais un plat comme ça et tu invites des gens, heu, je sais pas pour des anniversaires ou pour d'autres fêtes, en fait, heu, dans l'année comme, heu, Pâques ou, je sais pas?
Mmh.

Mouais, bah alors c'est vrai qu'effectivement, heu bah, te pour les anniversaires, heu, oui, ça, c'est on n'en on n'en loupe jamais un, hein. De toute façon, heu, que quelle quelle que soit la personne dont c'est l'anniversaire, c'est vrai que, heu, soit c'est c'est chez ma sœur ou soit chez moi. Mais, heu, de toute façon, on fait toujours heu, on fête tous les anniversaires par, heu, un bon repas. Heu, le le jour de Pâques, heu, c'est pareil. En général, le je le repas de Pâques, c'est c'est ma sœur qui, heu heu, qui, heu, qui s'en charge. Et puis, heu, bah, en général, ses ses garçons viennent à la maison. Donc, heu, ouais, ouais, c'est mmh
Mouais. <laughs> Mouais. Mmh. Et est-ce que et est-ce que c'est de l'agneau, du coup? Est-ce que vous suivez la tradition aussi de Pâques? <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. Alors, heu, je t'avoue que bon, moi, je suis pas, heu, une grosse mangeuse de viande et alors je suis pas végétarienne, mais, on en est pas loin. Heu, non pas que j'aime pas, mais parce que bon, c'est vrai que le le fait de manger la viande, heu, je sais pas, avec l'âge, ça a commencé à me pos à me poser un petit peu des problèmes. Donc, heu, néanmoins, j'aime bien, donc je vais q quand je vais manger heu, j'en suis enfin bon, j'aime pas, mais en même temps, bah voilà, je mange quand même un petit morceau. Mais, hem, mouais, ouais, voilà, c'est ça. J parce que j'aime bien quand même, mais en même temps, c’est en contradiction avec, heu, mes principes. Donc, heu, voilà, c'est c'est un peu c'est pas évident pour moi. Mais, heu, oui, sinon bah oui, elle elle fait elle fait heu ouais, elle fait un agneau, heu, à Pâques. Ouais, ouais, ouais. <chuckles> C'est bah, ouais.
Ouais. <laughs> OK. Mmh. D'accord, OK. Mmh. <chuckles> Pour goûter. <laughs> Ouais. <laughs> Eh, bah, écoute, heu, franchement, ça ça en plus, ça me donne trop envie, tout ce que tu viens de me dire, parce que du coup, Noël arrive. Heu, et et et alors, tu vois, heu, nous personnellement dans ma famille, on on n'a pas l'habitude de rester sur le chapon. On faisait beaucoup de gibier et cetera. Enfin, bon, bref. Mais cette année mais cette année on a décidé de faire un chapon. Donc, heu, donc pour rester vraiment traditionnel, et de sortir évidemment une petite coupette de champagne. Donc, tu sais quoi, eh beh, pour Noël cette année, je penserai à toi avec ma petite coupette de champagne pendant l'apéro dînatoire, et je me souviendrai de tout ce que tu viens de me dire aujourd'hui, et puis voilà, j'aurais une petite pensée pour toi. <laughs>
Mmh. D'accord. Ouais. Oui. Oh! Ouais! Eh beh, écoute. Ouais! Eh beh, écoute, merci, c'est gentil. Mais moi, je penserai à toi également et je crois que bah oui, on se rappellera de de de tout ça. De de nos explications sur nos repas, et cetera. Attention, le chapon, il y a quand même pas mal de temps de préparation, hein, faut s'y prendre à l'avance. <laughs> Voilà. <laughs> Merci à toi.
Ouais. Clairement, <chuckles> clairement. Oui, bon, ma mère s'en chargera. <laughs> Merci beaucoup!